Beh, je me demande si, en fait, quand tu m'en parles, heu, ça fait pas aussi, heu, c'est peut-être peut-être selon les lieux de vie, tu vois, Los Angeles, c'est peut-être un peu, hem, j je sais pas comment dire, tu vois? Los Angeles, ça ça fait quand même oui, c'est ça et je me demande si c'est pas aussi selon peut être où les personnes vivent aux États-Unis, qu'il y a peut être plus d'obésité, heu, il y a peut être plus de problèmes de mmh mh, est ce que Los Angeles, vu que c'est ça, c'est beaucoup paraître, physique, heu, la plage, heu, hem, le sport. Est ce que, là bas, les gens sont peut être plus, heu, fit et hem?
Mmh mh. La culture du paraître et du physique? Ouais. Oui, c'est judicieux ce que tu dis, bien sûr. C'est tout à fait, heu, c'est tout à fait logique de penser ça, hein et il est tout à fait possible d'imagi enfin, d'envisager que quelqu'un ne soit pas le même dans le fin fond d'une campagne au Texas et heu, sur Venice Beach à Los Angeles, bien sûr, mais donc, il y a cette fameuse, peut-être, ouais, culture du paraître, heu, qui est vraiment très visible, notamment sur Venice Beach et Santa Monica, mais toi, ça t'a inspiré, ça t'a plu, en tout cas, cette ambiance?
Mmh mh. Ah bah, l'ambiance, heu, beh, c'était quand même chill, hein, chill, heu, décontracté, heu, sport, heu, plage, surf. Oui, oui, moi, toutes ces choses, j'adore, heu, Venice Beach, il y a aussi beaucoup de, tu sais, de d'art. Il y a beaucoup de peintres dans les rues de j'ai beaucoup aimé ça aussi, puis c'est c'est c'est beau aussi, Venice, hein?
Ouais, ouais. Mmh mh. Oui, de gens qui font des portraits aussi des des touristes, heu heu, il y a il y a des images comme ça qui circulent. On voit les gens qui se font, heu, dresser le portrait, heu, de manière très drôle, très caricaturale et ça ça donne des séquences très, très légères. Bah, écoute, en tout cas, ça donne envie de voyager. Merci beaucoup pour cette expérience de vie, ce partage et cette, heu, fameuse phrase de Gandhi qui qui forcément, heu, est très inspirante!
Mmh mh.

Oui, oui, oui, après, moi, j'ai tu vois, on était rentrés directement et j'avais juste vu, tu vois, la sortie du stade, tu vois? Que les gens, ils étaient contents, tout ça et tout. Après moi, je suis pas allée fêter ça parce que, heu, bah, moi, j'étais rentrée mais heu mais du coup, ben, j'avais juste j'étais pleine de gratitude, tu vois? Parce qu'après, moi, je suis quand même un peu spirituelle et du coup, du vois tu fois, des fois je pense aussi qu'on est, heu quand on crée aussi, heu, selon nos pensées. On attire aussi ce que l'on pense ou ce que l'on est, et du coup, je m'étais dit que c'était une belle synchronicité de la vie.
Mmh mh. Bien sûr. Bah, là, en l'occurrence, oui, c'était presque ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. Bah, là là là, dans ce que tu viens d'évoquer, en tout cas, ça correspond à ce que tu peux, heu à ce que tu peux imaginer. Ça, c'est sûr. Tu as pensé, heu tu entends une ferveur, tu tu ça te fait penser à, hem au fait que ce serait cool d'assister à un match de baseball et dans dans les instants qui suivent, quelqu'un te le propose. C'est quand même assez, heu assez, heu, surréaliste.
C'est ça. Oui, oui, c'est c'était surréaliste. Non, mais c'est totalement ça, le mot, c'est que ça c'est des choses rares qui arrivent, heu heu, de temps en temps mais carrément pour un match de baseball, c'était un quelque chose d'assez incroyable, quand même.
Ouais. Ouais et et donc et donc dans ce voyage aux États-Unis, heu, il y a cet élément-là, heu, aux États-Unis et à Los Angeles, plus précisément, parce que Los Angeles n'est pas les États-Unis. Heu, mais heu, du coup, tu parlais aussi de ce donc de cette phrase de Gandhi vue sur Santa Monica. Santa Monica, c'est la partie, heu, plage, hein, b la suite de Venice Beach, hein. Tu as Venice Beach et Santa Monica qui s'enchaînent. Heu, d'autres choses t'ont marquées?
Mmh. Mmh. Oui. Oui. Dans ce voyage, hem mmh. Non mais c'est surtout, heu beh, j'ai bien aimé leur façon de vivre aussi, si tu veux. Heu, tu vois, le le truc un peu américain avec, heu, tu vois, il y avait une fat fête foraine au bord de la plage. Hem, av oui, à Santa Monica et heu, tu vois, les grandes plages, heu, à côté, ils font du vélo, les belles maisons à côté. Enfin, tu vois, le truc un peu idyllique avec hem et à ce moment-là, tu vois, je faisais beaucoup de yoga, donc j'étais aussi, heu, ça m'avait marquée comment ils étaient en avance, par rapport, tu vois, à tout ce qui est végan, heu, végétarien. Tu vois? Ils étaient très en avance là dessus et tu vois, la propreté aussi, quand tu arrives à Santa Monica, c'est l'endroit vraiment, heu Tu vois, un moment où je m'étais même dit: «Waouh! j'aurais trop aimé vivre ici», tu vois? Tellement, c'était l'atmosphère, heu tu te sens en sécurité, tu es bien, heu, ouais, j'avais hem
Tu parlais tu tu tu tu parl heu Ouais. Oui, qui existe toujours, heu, oui, bien sûr. Q ouais? Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Ouais et puis tu as tu as les gens qui tu as tu as un petit peu de tout, c'est déjà c'est, d heu, pluriculturel et puis, tu étais sur la heu, tu as des endroits où les gens font leur sport, heu heu, de tot de manière, hem, totalement, heu, ouverte, heu heu, en tout cas, tu peux y assister et ils s'en cachent pas. Il y a aucun souci. Chacun vit un petit peu sa vie à sa manière. Il y a une ambiance, heu heu, il y a une ambiance assez particulière. Toi, tu as justement fait ta ta méditation, ton yo ton yoga, à cet endroit-là, sur Venice Beach ou Santa Monica?
Mmh. C'est ça. J